Comment as-tu trouvé ta tribu pour la 1re fois?
Alors c'est assez énorme. C'était vraiment, heu, ben c'est, heu, c'est le hasard des, heu, de la vie en fait, hein. Hem, c'était, beh, et puis c'est une tribu, heu, juste pour, heu, pour te dire aujourd'hui, heu, ça va faire, heu, 35 ans qu'on se connaît pour la plupart. Heu, on se voit toujours, hein, heu, depuis la même époque. Ah ouais, non, mais ça, c'est un truc de fou là. Là, je suis tombé sur le jackpot, hein, heu, enfin, au niveau, heu, <blows air> social, au niveau copain, c'est c'est génialissime, et en fait, ça a ça a commencé, heu, parce que j'étais rentré dans une bande quand j'étais, heu, j'avais 8 non, j'avais 12 ans, voilà j'avais 12 ans.
Ouais. Oh super! Oui, ça remonte en plus.
Ah ça, ouais, ben c'est le début, attends, parce qu'en fait, là c'était les 1res fois où je sortais et je rentrais super tard le samedi soir. Mes parents se demandaient, heu, où j'étais, heu. Bah, ouais, un samedi soir, j'étais rentré à 21:30 hein. J'avais 12 ans, hein.
Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui! À 12 ans, 21:30. Ah oui, pour un enfant de 12 ans, ouais, ça fait tard, et d pourquoi tu étais rentré aussi tard?
Ah ça fait tard hein et Bah en fait, je suis rentré dans une bande, heu, qui voulait se la jouer un peu, qui s'appelait les cobras. Et on avait <chuckles> et on avait tous heu, un on se donnait tous un petit nom et tout, et moi, j'avais choisi tigre,. Enfin voilà, c'était un peu, heu, ouais, tigre, donc bon, heu, super, et hem, et le truc, c'est qu'en fait, dans cette bande, j'ai rencontré quelqu'un, parce qu'il fallait passer des épreuves pour devenir un membre à part entière.
<chuckles> D'accord. Oh les tigres, OK. Ouais. Ah oh là mais tu as, donc tu as dû, heu, tu es s tu as dû, heu, passer quelle épreuve là pour entrer?
Heu, bah, j'ai passé l'épreuve, heu, je me suis baigné, heu, dans une rivière dégoûtante qui était pleine de détritus.
OK.
Heu, il fallait que j'aille parler à une mamie, heu, lui raconter ma vie, bon bah, ça p ça va, ça a pas duré longtemps.
Ouais.
Ah mais c'était des trucs, heu, voilà, et en fait dans cette bande, c'est pas avec cette bande elle-même que je su qu'on était devenus, heu, on va dire, heu, amis pour la vie quoi. C'est qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans cette bande, qui s'appelle, heu, d on va l'appeler Duch, parce qu'on le surnomme Duch, et en fait, il fait les épreuves, il réussit, et puis, au début, voilà, on on se côtoie juste comme ça, et puis après, heu, il lui, tout seul, il s'est mis à venir le samedi soir chez moi
OK.
pour faire un petit repas, une petite soirée où on se matait des DBZ, heu, enfin la soirée, heu
D'accord. Ouais, ouais, ouais, des trucs sympas.
agréable par excellence, et ensuite, il m'a présenté à sa bande de copains.
D'accord, donc là, la bande en dehors de, heu de de la bande originale quoi?
Ouais, du gang des cobras, si tu veux. <laughs> Et donc, heu, ben, j'ai commencé, j'ai rencontré Seb, j'ai rencontré, heu, enfin, plein d d'autes gens, heu, super cool! Et on est devenus potes. Et puis on a commencé après à faire, heu, bah, des soirées chez les uns, chez les autres, heu, à aller se boire des canons. Et puis on est vraiment devenus, heu, ben, une vraie bande de potes, en fait.
Mmh <chuckles> Ouais. D'accord, sympa! Et alors, et du coup, là, ça, c'était en dehors, évidemment de la de de du gang des cobras. Heu, comment ils l'ont pris le fait que vous faisiez des trucs à part?
Ah, bah, ils ont rien pris, parce que la la bande, heu, des cobras s'est disloquée petit à petit, en fait. On a été mis dans des classes différentes, heu, dans des écoles différentes. Et là, bah, ça a tout fait sauter, hein. Et puis, il y en a un qui a déménagé dans le sud, donc, heu, on était 4, hein, dans la bande, hein.
Oh, terrible! Mouais. Bien sûr.
Et après tu en avais tu en avais 2-3 autres qui, heu, venaient de temps en temps et tout.
Oh oui! D'accord. Ouais.
Mais, heu, disons qu'une fois qu'il y en a 1 des 4 du coeur dur qui a qui est parti au sud, heu, il y en a un autre, heu voilà, il y en a un autre qui est parti dans une école horticole, heu. Voilà, on était heu enfin, on avait j'avais j'étais j'avais traîné longtemps avec eux, hein, heu, 1 ou 2 ans, tu vois? Et c'était le moment en fait, où tu avais tes orientations scolaires et là, ça a tout séparé. Et en fait, dans c dans le même temps, j'étais avec l'autre bande et j'avais commencé à les voir de plus en plus.
Ouais, ça a tout déclenché, quoi. Mmh. Ouais, bien sûr. OK.
Ouais et il y avait pas de jalousie avec, heu, les cobras, hein, pour ainsi dire, hein.
Oui, bah oui, ben, c'est bien.
Et en fait, heu, petit à petit, bah, on a on a organisé des week-ends ensemble, aussi. Parce que, c'est bien de trouver ta tribu, mais il faut avoir des affinités et heu et après, il faut les faire perdurer aussi. Faut les enrichir avec le temps.
Mmh mh. Ouais, c'est c'est c'est ça, c'est pas sim c'est pas simple, hein. Comment tu faisais toi, du coup?
Non, c'est ça. Bah, j'étais moi-même. Enfin, je ouais, voilà, heu, donc, heu, non, c'était plutôt, heu, les bah si tu veux, moi, je suis plutôt le p tu es en soirée, heu, tu as un pépère qui est posé, heu. Voilà, c'est moi, quoi. Voilà qui, papo voilà, tranquille. Moi, je parle avec tout le monde, heu, il y a il y a pas de souci, quoi, hein. Et heu, non, non, c'était, heu, c'était petit à petit. Et puis en fait, le la chose, en fait, qui, heu, qui fait qu'une tribu, heu, par exemple, va se disloquer. C'est que les gens évoluent. Ment. Déjà, tu as la phase, tu sors de l'adolescence, heu, tu construis ta vie, tu sais, tout le monde va dans des écoles, ou des facs. Il y a aussi la vie affective. Tu rencontres quelqu'un, heu, tu peux aller ailleurs.
Mouais. Mmh. Ouais, sans pression, heu, sans bien sûr. Ouais. OK. Mmh mh. Ouais.
Donc, heu, voilà. Et, le le truc qui se passe, c'est qu'on est tous restés à peu près dans la même ville.
Mmh. Ouais.
D donc, heu, si tu veux ça a permis de consolider les liens, enfin c'était vraiment, heu, ça a été, heu, l'idéal cette tribu, hein parce que, heu
Ouais, n ouais, ça d'a c'est, tu en a vraiment des, heu, des supers, heu, des supers souvenirs quoi?
Non, c'est ça! Donc, heu, c'est c'est comme ça que tu peux le faire. Après, moi, ce que je conseillerais, hem, c'est faut hem, parce que, faut aussi, heu, quand même, heu, avoir des affinités. Tu peux pas, hein, heu, par exemple, quand les les personnes vont te proposer quelque chose, il faut pas dire non en fait. Faut y aller! Surtout quand tu es au début, tu tu es, tu viens de juste de rencontrer un groupe
Mouais. Mouais.
on te propose de venir. Tu tu vas pas leur dire: «Non, je suis pas disponible» donc, heu, f faut y aller
Mmh. Mmh mh. Ouais, bien sûr.
donc, heu, il faut voir, faut tester et après, j'ai eu aussi, heu ça, c'est, bon c'est la tribu que j'ai actuellement qui est la tribu idéale, hein.
Ouais, ouais. Tu as vraiment rien à rien à redire et donc, du coup, hem, maintenant, est-ce que vous essayez de vous voir quand même, heu, assez rapidement, heu, qu'est-ce que vous faites?
Ouais, ben, j'en ai un qui vient ce week-end, heu, manger à la maison. On a un repas de Noël, heu, organisé par, heu, bah, par Seb. Heu, le 30 novembre, donc, heu, on va avoir, heu, beaucoup de monde. On essaie de se retrouver tous à des moments, hein. Et c'est vraiment pas une bande toxique, hein. Parce que c'est vrai qu'au final pour en revenir à ça, les cobras, je pense que ça aurait été toxique sur le moyen, long terme.
Mouais. Oui sur le long terme, tu penses?
Ah, ben, c'était un peu heu v je vou vouloir jouer au gang, bon, ça peut être marrant 5 minutes quoi hein.
Oui, c'est c'est marrant quand tu as 12 ans, mais pas, heu pas plus quoi.
Ah voilà, parce que bon, heu, ça veut dire quoi derrière? Parce que, c'était un peu les mecs qui se conduisaient mal en classe, en plus. Donc moi, heu
Oui, donc en fait, ça aurait pu être de la de la mauvaise influence, alors que là, la bande, heu, que tu as fait ensuite, c'était, heu c'était des bêtises d'enfants, mais c'était pas de la mauvaise influence sur le long terme, quoi.
Voilà, ça restait de la bêtise d'enfants. Une fois, on avait bu un peu trop d'alcool, bon, bah, voilà, il y avait pas eu plus, hein, c'est dire hein! Heu, c'était encore sage, hein! Après j'ai j'ai eu ouï-dire qu'il y en a qui étaient, heu, bah j'ai eu des nouvelles aujourd'hui de certains. Hein, faut le dire. Ouais, ouais.
Mmh mh. Oui, bien sûr. Ah bon? De de de la bande des Cobras?
Ouais, parce qu'en fait, heu, c'était dans le même collège lycée-collège, que la ma bande d'aujourd'hui, hein. En fait, ils se connaissaient, hein, de de nom, hein.
OK. D'accord et, heu, l et alors qu'est-ce que ça a donné, les nouvelles?
Puis Bah, les nouvelles, c'est qu'ils sont tous divorcés. Heu, voilà, heu, j'ai un peu halluciné. Heu, il y en a un, une fois, j'avais vu, je sais pas ce qu'il il devait être en déprime, il avait mis sur Facebook, heu c'était avant qu'il rencontre sa femme: «Qu'est-ce que je suis laid». Je fais: «Bon».
<snorts> OK. D'accord.
Ah OK, ça met le ton, hein, ça met la bonne ambiance, hein.
Ouais, ouais ouais, c'est clair, hein.
Et j'ai vu, justement- c'est pour ça que je le dis- que, heu, l'un des Cobras avec qui j'étais, lui avait écrit: «Bah viens, on va en discuter, te prends pas la tête». c'est-à-dire qu'ils étaient encore potes. Donc il y en a eux, chez qui, c'est devenu leur véritable tribu en fait, leur 1ère tribu.
OK, ouais. Ouais ad vitam aeternam, quoi.
Et ils sont restés en contact. Heu, voilà. Et et c'est ça qui est intéressant, en fait, hein. C'est que, heu, bah moi j'ai divergé, parce que, aussi, j'avais peut-être jugé aussi, que je les trouvais, heu, moins intéressants, heu, pour moi, parce que j'avais envie d'autre chose.
OK. Moui. Ouais, tu avais déjà vu à l'époque le fait que bon, heu, c'était pas forcément le m <chuckles> le meilleur endroit où rester. Heu, donc là, avec ta ta bande actuelle, là, ça fait combien de de temps que vous êtes, hem, vous êtes amis au total?
Oui c'est ça. Heu, Christophe. Christophe, je le connais depuis l'âge de 40 de 14 ans à peu près. Ouais, ça fait 30 ans que je le connais.
Mouais.
Heu, Seb, tu rajoutes heu, 2 ans, ça doit faire depuis l'âge de 16 ans. Ouais, c'est c'est ça, des 28 ans, ça fait longtemps, hein.
Ah oui, ben ouais, ça est-ce que des fois vous, mmh, vous vous retrouvez et vous p pensez un petit peu à à ça fait quand même beaucoup d'années, heu, ces, ça fait partie des gens où, hem, c'est intéressant de voir ça sous ce point de vue là, c'est, ça fait partie des gens, heu, hem, en fait même si si j même jusqu'à la fin de ta vie, heu, tu connaîtras ces gens depuis plus longtemps que te, que ça se trouve la la la mère de tes enfants, donc c'est assez, heu, c'est des des relations qui sont très profondes. Est-ce que des fois vous vous vous rendez compte de de de ça? Un petit peu et de la ouais, ouais.
Heu, oui oui, bah bien sûr, parce qu'on voit qu'il y a d'autres bandes, heu, qui se connaissent depuis pas longtemps. On voit des bandes, heu, qui éclatent, on voit, on essaie de rester zen, hein. Moi, j'ai un copain, si tu veux, de la bande là, j'étais bien copain avec lui, puis il a changé à à la suite de son divorce.
Mouais. Mmh.
Bah il est il est parti en mode, heu, techno parade, heu, je me tatoue de partout. Bon, ben, tu fais ce que tu veux, mec, hein, je vais pas te poursuivre aux confins de la galaxie pour ça.
Heu, oui, oui, oui, pour, heu, pour ça ouais bien sûr. Ouais, mais heu
Même s'il a changé, heu, dans ses pratiques, on va dire, et qu'il y a des choses qui sont discutables, mais bon après, heu, comme on a dit, heu, tant que c'est pas sous mes yeux, heu, fais pas ça chez moi, voilà.
Mouais. Mmh. Oui, oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait, et hem, est-ce que vous avez une activité, heu, avec ta bande que vous aimez bien faire, heu, de temps en temps pour vous retrouver, pour marrer, passer un bon moment entre copains?
Bah il y a souvent des, heu, soirées bar, enfin pas souvent. 1 fois par mois, il y en a un qui propose de boire des canons. Heu, moi, j'y vais pas souvent, parce que, heu, j'ai pas envie de rentrer en ayant bu. Parce que je suis plus en ville hein, en fait, hein. Déjà quand j'étais en ville, en fait, heu, j'y allais, heu, on va dire 1 fois sur 3
Ouais. Ouais.
parce qu'après, faut conduire en ville ou même rentrer de du métro, heu, alcoolisé. C'est pas forcément, heu, mon
Mmh mh. Mouais, c'est pas la la la meilleure des des choses. Ouais.
Non, c'est pas j'apprécie pas trop. En fait, heu, moi, j'aime bien être alcoolisé chez moi <chuckles> mais je suis pas alcoolique, hein! Hein qu'on soit d'accord, hein, mais j'ai quand j'ai des soirées, je je bois chez moi, mais chez les autres, j'ai j'ai voilà, j'ai tendance à moins me lâcher, donc là, bah, par exemple, il y a il y a Seb qui a proposé un canon, heu, il y a 2 semaines, et heu, il y en a 3 qui y sont allés, mais on peut pas toujours y aller. Heu, puis moi, je suis à 40 minutes maintenant hein de 40-50 minutes de cet endroit, donc ça veut dire tu y vas, tu prends 2-3 pintes, heu, ça commence à taper, heu, il faut que tu conduises. Heu,! <blows air> Enfin, c'est ouais, c'est vrai que c'est, ben on c'est pas on vieillit, mais on devient plus prudent.
Oh ouais! Oui, oui bien sûr, bah, c'est c'est beaucoup plus responsable. Mouais. Oui. Oui, oui et puis, hem, est-ce que vous avez quand même réussi à vous voir, heu, heu, malgré la période de transition que tout a chacun a dû passer avec des enfants? Ça a pas mis, heu, vous avez réussi à quand même garder contact pendant ces temps-là?
Oui, oui, après, heu, moi, c'est, heu, c'est, heu j'avais contacté personne depuis 2 mois et on m'a dit: «Ouais, on aimerait bien voir ta fille quand même». Parce qu'ils avaient vu mon fils et puis, heu, 2 ans après, il est arrivé ma petite fille. Heu: «On veut bien voir ta fille et tout, heu». J'ai fait: «Ouais, ouais, vas-y, hein». Donc, heu, ils ont un peu forcé le truc, mais sinon c'est vrai que je mettais trop de temps, quoi.
Ouais. Bien sûr, ouais. Oui. Est-ce que des tu es content des fois qu'il force un petit peu, et tu dis: «Ah ouais c'est vrai, heu, au final heu fina au final, heu, ch <chuckles> c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas vu et cetera».
Ouais, bah ouais, c'est bien. Ouais, non, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai, hein. Donc, heu, ça fait plaisir et puis après ouais, c'est comme le bon vin, j'ai envie de te dire hein. Donc après tu pardonnes ouais tu pardonnes plus vite certaines choses aussi, hein. C'est, heu, c'est ça. Bah moi, heu, par exemple, heu, Seb, je lui ai proposé de venir, heu, manger à la maison, il m'a pas répondu depuis 2 semaines
Mmh, ça se bonifie. Ah, tu dis
donc, bon. Faut que je lui dise, heu, là, heu, faut, heu, faut ze, poiv réponds-moi!
Ouais. Oui, oui, bah, voilà vu que si tu veux pas venir, tu viens pas, mais me laisse pas, heu, me laisse pas en plan, quoi.
Ouais, ouais, donc, heu, c'est pour ça. Mais bon, non, sinon, à part ça, tout va bien. Il y a il y a bien sûr, heu, des affinités, heu, que tu as moins avec d'autres, puis au fil on évolue aussi, hein. C'est ça, par exem mmh.
Oui. Est-ce que justement tu as vu l'inverse? Tu as vu des gens où avec qui tu avais une super affinité quand vous étiez plus jeunes et heu, mmh, ça s'est un peu perdu, heu et et tu t'es rapproché de personnes avec qui tu avais pas d'affinité au début quand quand tu as commencé à vieillir?
Bah, c'est le collègue, heu, qui a divorcé, j'avais on discutait beaucoup avant et depuis son divorce, heu, il a changé de mode, en fait. Il est passé en mode soirée machin, en bon, il il vient toujours dans la bande, mais, heu, on trouve qu'il a voilà.
Ouais. Ouais, tu tu sens qu'il y a un décalage, quoi.
Ouais, puis il a un, et ma puis le décalage aussi par exemple le samedi soir à 19:00 il va dire: «Allez qui vient chez moi boire un coup, heu, et manger un morceau?» heu, mec, on a nos gosses heu fallait nous prévenir avant pour qu'on s'organise, enfin
<chuckles> Oui, oui, oui, ça fait très, heu, ça fait très, heu, la vingtaine. Heu, viens vite fait, on va manger des trucs après, on y va, quoi.
Ouais et lui il a 2 enfants, hein, donc il en a 1 qu'il a 1 semaine sur 2. Donc bon, il peut jouer avec ça. L'autre il est tout petit, donc il veut en profiter, c'est naturel. Mais le mec, il s'est pas montré disponible aussi, heu, pendant je sais pas combien de temps, en allant faire ses soirées. C'est pour ça, ça nous fait un peu rire entre nous, mais bon.
D'accord. Ouais. Oui, parce que, heu, du coup, tu tu vois un petit peu un changement de traitement, heu, en mode, lui, il était pas trop disponible, mais vous maintenant, faut que vous soyez directement dispo, heu, dès qu'il, heu, claque des doigts, quoi.
Ouais après il est un peu déçu quand on vient pas, c'est normal, mais bon, ouais, ouais, faut qu'il voilà, après on a tous nos caractères, lui il est un peu perso, c'est comme ça <chuckles> voilà. Bon on se connaît depuis longtemps hein, donc, heu, donc il y a des.
Mouais, heu Oui tu commences à t'habituer, quoi.
Ouais, quand quand il dit, des c des bêtises, heu, tu fais même plus attention quoi <chuckles>
Ouais. Ouais, ouais, ouais et puis ça te va, ouais.
mais c ch c c'est pour ça, les affinités pour, heu, re sa tribu, la première fois, c'est primordial. Après, la première n'est pas forcément la bonne et qu'on rencontre, mais, heu, les affinités, puis ça se construit sur le long terme et puis on évolue et comme on évolue différemment, si on se tolère pas, si on tolère pas nos différences, heu, ça sert à rien, hein. C'est ça, en fait.
Mouais. Ouais, dans ton cas ouais, c'est c'est intéressant de de voir, hein. Ouais, bien sûr. Oui, faut heu, tu dirais tu dirais que faut pas faut pas forcer quoi.
Exactement, c'est ça. Faut pas forcer, les choses vont se faire naturellement.
Mmh. Et ben, merci beaucoup d'avoir donné ton point de vue, d'avoir partagé, heu, toutes ces informations sur ta tribu, c'était super intéressant et ça fait plaisir d'entendre ça.
C'était fortement sympathique, hein.